آه، فكنت بتحس إن أنت إن هي بتقول لك على حاجات فعلًا، بس من غير بقى ما تضغط عليك زي الوالد، كانت طريقتها كويس إن أنت كان عندك الاتنين برضه، يكون عندك دعم من ناحية والدك بطريقة مُختلفة، ومن ناحية والدتك، وأكيد ده فعلًا فرق معاك ف في أدائك التعليمي على طول بقى. طَب خلّينا بقى ننتقل لنقطة تانية، وهي نقطة الصحاب بقى والأصدقاء، آآ، خاصة لمّا لمّا تبتدي أنت تكبر مثلًا كده، وتخُشّ بقى ثانوي وجامعة والكليات والحتت ديَّة، آآ، ساعتها بقى، الأهل في بعض الأوقات بيبقوا خلاص بقى بي بيشيلوا تركيز من عليك وبيسيبوك أنت تنطلق شويتين، وبيبدأ بقى اللي بيحدّد آآ، الطريق بتاعك هم أصحابك والكلام ده، هل أنت عندك مثلًا مواقف مع أصحابك يعني ساعدتك في التعليم أو أثّرت عليك؟ يعني ال الحاجتين.
خالص آه خ بالضبط جدًا، فَرَق جدًا يعني. إمم. امم. أيوه. حصل إيه؟ هاقول لك، آه، أيوه بُصّ. بصراحة يعني أنا هاحكي لك في دي موقف واحد هو اللي بيخلّيني دايمًا رابط ال الموضوع، أو هُم موقفين، هاحكي لك الأول على ال أول واحد ده اللي معلّق معايا جدًا، أول واحد ده إني كنت مع زميلي ده يعني رفيق دربي في الثانوية، إن هو كان معايا في الثانوية، فكانت أول مرّه أعرفُه في أولى ثانوي بصراحة يعني، ف اتعرّفت عليه وحبيتُه، وأصدقاء وقريّبين خالص من بعض، بس كان في ميزة فينا إن إحنا ما ب ما بنقعدش أكتر من يوم متخانقين، دي كانت آه دي كانت نقطة دعم أنا هاقول لك إزاي عليها يعني نقطة دعم حرفيًا فارقة ف في دراستي جدًا، إنّه كان مثلًا من ضمن المواقف اللي فاكرها، إن إحنا اتخانقنا الصبح في درس، الساعة 6:00 ص الصبح والَّا 7:00 ص، إحنا كانت الدروس عندنا بناخدها بدري يعني، فما تستغربش 6:00 ص دي، فكنا بن آه بناخد درس 6:00 ص و واتضايقنا شدّينا مع بعض في الكلام علشان اختلاف في وجهات النظر وكده على ال حَلّ حاجة، وبعدين آخر اليوم، وإحنا ورايحين في درس تاني مع بعض سوا، فأنا داخل عليهم المكان وهو موجود ف أو هو دخل علينا وأنا موجود، العكس أنا آسف آه، هو دخل علينا وأنا موجود، فأنا واقف عارف أنت اللي هو متاخد كده مش عايز أمِدّ إيدي وأسلّم، بَصّيت لقيته هو مَدّ إيده وسلم عليَّ، يعني اللي هو معناها إن إحنا ما فيش بيننا حاجة، سلّم على كل الناس، وسلم عليَّ، أنا كنت مفكّر إن هو مش هيسلّم.
تمام، معاك آه. آه. كويس، آه. يعني أنت أصلًا علاقتك معاه آه. آه فاهمك، <chuckles> آه. إمم. أيوه فاهمك، آه. اللي هو بطريقة طبيعية وما رضيش يكسفك، آآ، آه.
بالضبط، طبعًا ده فَرَق بيفرِق جدًا في حياتي التعليمية ليه، لأنه ده ما بيحطش عليَّ load نفسي، ما بيحطّش عليَّ حِمل نفسي إن أنا تُقل عليَّ إن أنا صحابي ما بيحبونيش، صحابي مثلًا كذا، أنا متضايق من صاحبي ده، صاحبي ده لأ كنت باحس دايمًا إن صاحبي ده بيحبّني و ومقدّرني وخايف على زعلي.
إمم، فعلًا عندك حق يعني الدعم النفسي ده من الصحاب خصوصًا بيفرِق مع الواحد، ه هنروح لل آه هنروح للموقف التاني، بس خلّيني أسألك طيب على نقطة معيّنة، هل مثلًا صاحبك ده آآ، كان بيفيدك في مرحلة التعليم في ناحية تانية؟ غير ال الدعم النفسي، زي مثلًا تقعدوا تذاكروا مع بعض، أو لو أنت مش فاهم حاجة تروح تسألُه، والَّا هو كان دعم نفسي بس مش أكتر؟
بالضبط. بيفرِق جدًا في حياتي التعليمية، آه. إمم.